Mmh. Ouais, alors, hem, il y a vraiment des choses qui sont mis en place. Il y a des associations, heu, qui, heu, qui luttent pour, heu, notamment les déchets, heu, dans les calanques, heu, au bord des plages, hein, parce que tu as encore pas mal de de de plastique qui q qui volent dehors, parce que tout le monde balance un peu des déchets, heu, enfin, les les poubelles sont mal, heu, récupérées. Enfin bref, tu as des associations qui nettoient, voilà, volontairement les les les les plages et les, heu, les calanques. Il y a des associations, heu, qui développent à fond le vélo, qui se battent, hein, pour, heu, pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande place du vélo en ville, hein, pour qu'on on calme un peu la voiture, mais bon
Mmh. Cool. Ah oui! D'accord, OK. D'accord donc c'est c'est par le biais d'associations plutôt? C'est pas les municipalités ou, heu, les collectivités locales, ouais, qui vont, heu, qui vont venir appuyer ça, c'est plus des associations extérieures du coup, heu
Essentiellement ouais, mais, heu Ouais, alors du coup, je me suis bien renseigné sur la question, parce qu'au début, je me suis dit: «C'est marrant, heu, en venant de Grenoble, tu sais, tin à Marseille, comment ça se fait que ce soit pas plus, heu, voilà, avancé sur tout ce qui est écologie?» parce que c'est quand même heu
Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, tu as tu as dû te tu as dû te demander ce qui se passait.
Ouais et en fait, tu découvres rapidement que politiquement, si tu veux, heu, c'est un système qui est un petit peu vérolé, hein, un peu, voilà, un peu spécial où, en fait, hem, heu, il y a des choses qui sont mis en place mais en même temps, il y en a d'autres qui mettent des bâtons dans les roues, donc il y a rien qui avance, hein. C'est un peu spécial. En gros, il y a la mairie d'un côté, la métropole de l'autre, heu, qui se bagarrent un petit peu et en fait, les choses n'avancent jamais, heu
Mmh. Mmh. D'accord, OK. Mmh. Ah oui, d'accord. D'accord et c'est plutôt que la la métropole, heu, a plutôt envie de pousser le côté é le côté écolo, c'est ça ou c'est l'inverse? C'est l'inverse?
C'est l'inverse. C'est l'inverse, figure-toi que Marseille a un maire, heu, écolo, hein, heu et heu, et malgré ça, il y a très peu de choses qui sont mis en place parce qu'en fait, c l ceux qui ont le voilà, ceux qui ont le dernier mot, c'est la métropole qui, elle, en gros, heu, est plutôt côté, heu, un peu conservateur et heu, du coup, heu, ça n'avance pas, quoi.
Ah! Ça bloque, quoi? Mmh mh. Et c et et tu penses que c'est quoi? C'est c'est c'est du budget, heu, qui pose problème? C'est, hem
Non, non, non. Ce ce c'est la mentalité d'une manière générale, la culture, il y a il y a il y en a pas mal, hein, qui, heu, veulent que les choses avancent, mais à Marseille, souvent, il est dit que le vélo et tout ce qui est écologie, ce sont des choses de bobo et heu, le Marseillais un petit peu, voilà, de souche, hein, le vrai Marseillais, ouais, lui, c'est pas un bobo. C'est un Marseillais, c'est culture voiture et donc, du coup, tous ces trucs là, heu, il dit que c'est des Parisiens. Parce qu'il y a énormément de Parisiens qui sont arrivés récemment, heu, à Marseille, heu et donc c'est un petit peu m presque devenu une, heu, une guéguerre, hein, heu, entre, heu
Mmh mh. Rustre? <laughs> Mmh mh. D'accord, OK. Il faut pas être écolo parce qu'en fait, ça fait trop, heu, parisien ou
Ouais, c'est ça. C'est pas l'ambiance marseillaise, c'est pas la culture, voilà, c'est donc c'est mal vu presque, hein, heu mmh.
D'accord, OK. Après j'imagine que les gens qui habitent, heu, enfin les habitants de Marseille, heu, doivent se rendre compte, heu, quand même que, heu, ça joue beaucoup. Heu, tu vois, tu parlais de la mer tout à l'heure, heu, des des des gens qui viennent, heu, aider à ramasser les déchets dans les calanques et tout. Ils doivent se rendre compte un petit peu que le leur paysage, heu, favori de leur enfance peut-être est en train de petit à petit être, heu
Mmh mh. Ouais. Ouais ça ça c'est clair.
abîmé, en fait, par, heu, les déchets et cetera?

Ouais, ouais, il y a eu un acte de résistance, heu, par les habitants eux-mêmes, qui ont modifié eux-mêmes, heu, voilà, ce sont des collectifs, heu, heu, d'habitants qui ont modifié la la voirie et l'urbanisme eux-mêmes, heu, voilà, heu, en toute en toute illégalité, du coup, ben, la ville a laissé comme ça, quoi. <chuckles> Donc
Ah, ouais. C'est fou, en vrai. Ah, ouais! Et est-ce que, pour toi, ça pourrait être un un frein à à rester habiter, heu, dans cette ville? Ce ce côté que c'est peut-être pas, en fait, heu, toi, en phase avec, heu, tes valeurs ou tu vois?
<tsk> <blows air> Ouais. Ho honnêtement, c'est une vraie question, heu, parce que, comme je te disais, donc, j'ai connu Grenoble qui, heu, du coup, s'est vraiment apaisé, comme on dit, avec, heu, voilà, des modes de déplacement super, heu, cools, pratiques. Heu, il y a vraiment énormément de bons côtés. Mais tu vois, heu, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup à Marseille, c'est aussi ce dynamisme et heu, le fait, un petit peu, que, voilà, la la ville est très active, très elle bouge beaucoup, hein, heu et quand tu retournes à ouais, bien sûr. Heu et quand tu retournes à Grenoble, ça paraît pr aujourd'hui, un petit peu mort. On on même s'il y a eu plein de choses qui ont été faits, du coup, pour l'écologie, tout ça, ça ça ça fait qu'aujourd'hui, Grenoble, je trouve que c'est, ben, un peu ennuyant, tu vois? Heu, donc, le revers de la médaille, c'est ça et j'aurais peur aujourd'hui de m'ennuyer à Grenoble, tu vois? Et si j'ai peur et c'est ce que je pense, voilà, heu, s les gens ont peur, c'est que, heu, virer les bagnoles, piétonniser les rues et tout, c'est génial, heu, pour ceux qui habitent, hein, ça, c'est clair. Ou sur le papier, en tout cas, ouais, bien sûr, d'un point de vue écologique. Heu, mais tu vois, c'est aussi vraiment des limites sur, heu, bah, ce qui f fait qu'une ville est attrayante comme Marseille, hein. Il y en a beaucoup qui aiment l'amb cette ambiance, cette atmosphère un peu, voilà, heu, dynamique. Eh ben, malheureusement, heu
Mmh. Mmh mh. Bien sûr. Mmh. Oui, oui, il y a d'autres choses, quoi. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ou sur le papier, du moins. Mmh. Mouais. D'accord, ouais. Donc, il y a une espèce, heu, d'ambivalence, en fait, entre, heu, la volonté d'être, heu, une ville super écolo et heu, le fait de perdre complètement l'attractivité de la ville?
ça ça voilà. Mmh. Ouais. Ouais, aujo aujourd'hui, franchement, je suis, heu, sans enfant, donc, heu, aujourd'hui, je préfère habiter à Marseille, puisque tu t'amuses plus. T tu as plus de choses à faire, c'est plus fun, heu
Mmh! Et puis, il y a du monde, quoi. Comme tu disais, que, heu, le centre-ville de Grenoble était vide et cetera, enfin, pour des des gens qui sortent et cetera, des gens actifs, heu, c'est c'est pas très agréable, quoi.
Voilà. Ouais. Exactement. Par contre, demain, si j'ai des enfants, je me poserais certai enfin, sérieusement, la question, heu, parce qu'en fait, heu, avec des enfants dans Marseille, je pense que c'est hyper compliqué, voire même dangereux et j'avoue que je me vois pas, voilà, avoir des enfants dans Marseille. Donc ça, c'est un peu la à la limite du truc. Donc, c'est comme ça que je je vois la question aujourd'hui.
Mmh. N ouais! Ouais, donc une ville un peu plus verte, peut-être, heu, pour quand tu décideras de de construire une famille.